Ben geçen yıl yeni bir şehre taşındım. Iıı, ve, böyle, 7-8 yıl yaşadığım bir şehirden başka bir şehre taşındım. Bütün arkadaşlarımı orada bıraktım. Bütün alışkanlıklarımı orada bıraktım. Yeniden bir hayat kurdum ve iş için geldim açıkçası. Hiçbir çevrem de yok şu anda burada. Yani, şöyle söyleyeyim, ilk geldiğimde sadece 1 tane arkadaşım vardı. O da sonradan taşındı buradan. Eee, o yüzden, eee, böyle, eee, aslında biraz da sosyal de bir insanım. Yani, hafta sonları arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, bazen iş çıkışları arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seven bir insanım ve buraya buraya geldiğimde, açıkçası, birazcık en başta yalnızlık hissettim, doğal olarak. Böyle, e "Gelmese miydim?" moduna da girdim. Aslında çok isteyerek de gelmiştim. Eee, ve, eee, böyle, eee, birazcık sosyal çevre yapmam gerektiğinin farkına vardım; hem şehre birazcık uyum sağlayabilmek için hem de burada birazcık arkadaş ortamım oluşsun diye. Bununla ilgili aslında birazcık sana içimi dökmek istedim. Birazcık da mesela tavsiyelerin varsa tavsiye almak istiyorum açıkçası.
Hıı. Çok iyi. Hı hı. Tabii ki. Eee, bence hepimizin yaşayacağı bir durumdur bu: ııı, bir anda, ııı, uzun süredir yaşadığın bir yerden, eee, konfor alanının dışında olan bir ortama gitmek. Yani, ııı, alışma süreci zor olabilir kesinlikle. Iıı, birkaç soru sormak istiyorum seni daha iyi anlamak için. Imm, nereden nereye taşındın? Hani büyük bir şehirde yaşıyordun, şu an daha küçük bir yere mi, eee, taşındın?
Hı hı. Şöyle, aslında ikisi de büyük şehir. Eee, ama mesela öteki yerde denize gidiyordum, burada deniz yok. Öyle bir fark var sadece. Ama ikisi de büyük şehir diyebilirim.
Tamam, süper. Peki, çı tın ııı, taşınmanın belirli bir nedeni var mıydı?
Eee, evet. Ya, iş teklifi aldım, ııı, o yüzden taşındım bu şehre.
Iıı, peki, en başta seni, eee, iş mi daha çok cezbetmişti, yoksa bu şehre taşınacak olmak mı? Yani, eee, şeye mi hevesliydin, ımm, aldığın iş teklifinin güzel olmasına mı, yoksa gerçekten o şehre gidecek olmak mı heyecanlandırmıştı seni?
Hı hı. Aslında burası birazcık karışık, çünkü, eee, hepsinden biraz biraz diyebilirim. Şöyle, eee, öteki yaşadığım şehirde birazcık artık doygunluğa ulaşmıştım. Bir değişiklik arıyordum. Böyle, başka bir yere gitme, daha düzenli bir şehre gitmek istiyordum. Ama bir yandan da, hani, arkadaşlarım orada olduğu için, orada, ııı, belli bir düzenimi kurduğum için, birazcık kopmak da zor geliyordu doğal olarak. Bir yandan da o zaman orada çalıştığım işten, yeni iş değiştirmiştim, çok mutlu değildim. Böyle, o işten de bir an önce kurtulmak istiyordum. O sırada iş görüşmeleri yaparken, eee, bu yeni, şu anda taşındığım şehirden başka bir işten teklif geldi. İş istediğim bir işti bu arada, sevdiğim de bir iş. E, şehir de aslında taşınmak istediğim bir şehirdi. Zaten oradan da birazcık uzaklaşmak istiyordum. O yüzden aslında baktığımda her şey olumlu. Yani tek burada olumsuz diyebileceğim şey, gerçekten o arkadaşlardan, o düzenden kopup yeni bir, eee, hayata, yeni yani sıfırdan, sıfırdan demeyeyim ama yani bayağı bir, eee, eksiden başlama diyebilirim.
Hı hı. Evet. Tabii ki. Çok iyi. Hı hı. Eee, peki, eee, şey dedin, "Ya, aslında o ortamdan da bir noktada kopmak istiyorum." dedin. Bunun belirli bir sebebi var mıydı?
Eee, ortamdan değil de şehirden birazcık çıkmak istiyordum. Çünkü şehir, böyle, artık çok kalabalıklaşmıştı. Birazcık, ııı, tehlikeli boyutlara gelmeye başlamıştı. O yüzden biraz bunaldığımı hissetmiştim. Daha, böyle, düzenli bir yere gitmek istiyordum. Daha insanların daha sıcakkanlı olduğu bir yere gitmek istiyordum. O yüzden aslında geldiğim yer şu anda o açıdan ikisinden de, eee, avantajlı diyebilirim.
Hı hı. Tamam, aslında çok iyi. Eee, peki, eee, sosyal biri olduğunu söyledin, ne tarz hobilerin var ki, eee, bunu daha sosyal çevre kurabilmen için, ııı, entegre edelim?
Ya, ben mesela spor yapmayı çok seviyorum ama mesela, böyle, spor salonuna gitmeyi değil de eee, böyle, dışarıda gruplarla, insanlarla, parklarda, doğal alanlarda spor yapmayı çok seviyorum. Bir de mesela ha hafta sonları öyle yürüyüşe gitmeyi, böyle, yakın yerlerde, eee, bö şehre yakın böyle 1 saat mesafede, eee, böyle, dağlara, hani, yakın yerlerde doğal yerlere gitmeyi çok seviyorum. Yürüyüşleri çok seviyorum. Eee, bu tarz etkinlikleri seviyorum açıkçası. Bir de, eee, mesela e eski yaşadığım yerde, ııı, biz hafta sonları mesela arkadaşlarımla bir gün belirlerdik. Mutlaka şey yapardık böyle, eee, o hafta, her hafta farklı bir ülkenin mutfağını denerdik, yeni restoranlara giderdik. Eee, evet, o tarz sosyalleşmeleri de çok seviyorum ama mesela tek başıma bir restorana gitmeyi çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden böyle birazcık hani, onu da seven birileriyle, eee, arkadaşlık edip böyle hafta sonları değişik değişik yerlerde yemek yemeyi istiyorum açıkçası.
Hı hı. Çok iyi. Hı hı. A, çok güzel. Bence çok güzel aktivitelerin varmış, eee, bunu söylemek isterim. Bence, eee, hem bunları yapabilecek arkadaşlar bulmuş olman, eee, taşındığın şehirde, yani bir önceki şehrinde, eee, inanılmaz başarılı. Eee, gerçekten çok zor bu bu tarz arkadaşlıklar bulup, eee, her eee, her hafta birlikte düzenli etkinliklerin yapılacağı, çok keyifli geliyor kulağa. Emm, spor olarak aktif biri olduğunu söyledin. Benim anladığım kadarıyla şu anki konuşmamızdan, sen gerçekten, eee, insanlarla birlikte olmayı çok seviyorsun, yani spor aktivitesi dahi olsa, eee, mutlaka birinin orada olması seni mutlu ediyor. Eee, eğer, eee, senin için uygunsa daha önce koşu yapmayı den eee, denemiş miydin?
Teşekkürler. Kesinlikle. Evet. Eee, koşu değil ama mesela şey yapıyorum, akşamları yürüyüşe gidiyorum, böyle park var evimin yakınlarında. Eee, orada bir yürüyüş yapıyorum 1 saat, 1,5 saat. Bazen böyle sabah gittiğim de oluyor ama sabah çok nadir gidiyorum, sabah bazen spora gidiyorum, eee, ama yürüyüşe mesela akşamları rutin olarak gidiyorum diyebilirim.
Hı hı. Eee, şey için söyledim, eee, şu sıralar biraz şey popüler, eee, böyle, her şehirde, eee, koşu kulüpleri var ve gerçekten çok fazla insan katılıyor. Akşamları ya da senin için gündüz uygunsa -herkese uygun belirli saatleri var eee, sen iletişime geçiyorsun düzenleyenlerle. Eee, atıyorum akşam saat, eee, 9'da, eee, 30 kişi toplanıyor ve hep birlikte koşuyorlar. İşte, eee, bu sana göre değişebilir. Yani sen, eee, 2'nci kilometreden sonra, "Ben bırakacağım." dersen seni kimse, "Hayır, eee, koşacaksın." demeyecek tabii ki. Eee, ama böyle bir aktivite geldi ilk başta aklıma seni belki mutlu ele edebilecek yeni insanlarla tanışmaya. Bu böyle bir şeye ne dersin? Hani, bir tık daha konfor alanının dışında, yürüyüşten bir tık daha aktif ama
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında çok mantıklı çünkü dediğim gibi, ben o yürüyüşe gittiğimde bu grupları görüyorum senin de dediğin gibi. Mesela üzerlerinde hepsinin aynı, eee, renk tişört oluyor veya, eee, ya, forma da diyebilirim, eee, koşu yapıyorlar ve çok tatlı, çok sempatik geliyor bana. Ben mesela müziğimi takıyorum, yürüyüş yapıyorum, bazen sıkıcı gelebiliyor. Onlara bakıyorum sohbet ederek, gülerek, eee, koşuyorlar. Eee, gayet keyifli görünüyor aslında ama, hani, hiç o şey cesaretine giremiyorum mesela onlara, eee, aslında mesela gruplarının adını sorabilirim. Çünkü büyük ihtimal gerçekten bir uygulamadan veya bir grup kurarak orada koşuya gidiyorlar veya s öyle aynı şekilde spor yapan insanlar da görüyorum açıkçası. Hani, böyle, eee, toplanmışlar, eee, bir tane antrenörleri oluyor parkın içinde. Eee, onlar da çok sempatik geliyor bana ama gerçekten bir türlü cesaret edip gidip, hani, soramıyorum isimlerini. Belki orada bir eksiğim var senin de dediğin gibi.
Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Eee, eğer bu konuda adım almakta zorlanıyorsan, ııı, farklı bir çözüm yolu da deneyebiliriz. Mesela m ııı, aktivite, fiziksel aktivitedense daha sosyal ilişkilere odaklanacak bir, eee, hobi üzerinden ilerleyebiliriz. İşte, bu ne olabilir? Eee, atıyorum tiyatroya yazılma olabilir, yani, bu senin sevdiğin şeylere göre daha çok değişecek bir durum ama yemek yapmaktan hoşlandığını söyledin. Eee, bazı yemek kursları var ama böyle şey gibi değil, profesyonel yemek kursları gibi değil. Eee
Hı hı. Anladım.
Toplanıyorlar insanlar, yani yine bunun için de birkaç uygulama var. Iıı, bu toplanılan kısımlarda herkes, ııı, işte, mesaj atıyor, ben, ııı, şu güne uygunum, sen şu güne uygunsun, sen de yerini ayırtıyorsun. Iıı, evinden getirdiğin malzemelerle birlikte o gün seçilmiş olan yemeği pişiriyorsunuz, tanımadığın insanlarla birlikte. <chuckles> Yani, iii
Hı hı. Anladım. Hı hı. Harika bir fikir aslında.
Eee, sosyal medyada bulabileceğini düşünüyorum hesaplarını. Eee, birkaç tane vardı çünkü en son benim hatırladığım. Eee, hem böyle insanlarla tanışmış olursun, hem senin direkt, eee, birebir adım atmana gerek kalmaz. Hani, m zaten yapılan bir aktivitenin içerisine dâhil olmuş olursun, hem de yemek yapmış olursun. Hani o eski, eee, şehrinde olan aktiviteyi, eee, hâlâ burada da sürdürülebilir sürdürülebilir olur senin için. Buna ne dersin?
Kesinlikle kulağa çok hoş geldi aslında ve böyle, hani, eee, orada yeni, yeni insanlar da tanımama yardımcı olur ve belki de daha sonrasında böyle, eee, eve davet ederek, eee, ben insanları, orada tanıştığım insanları, yakın bulduğum insanları evime davet ederek de böyle evde, kendi aramızda da yemek yapabiliriz daha sonradan. Ya çok, ııı, mantıklı geldi açıkçası. Çünkü, ııı, hem böyle değişik insanlarla tanıştığından aslında hepsinin değişik bir mutfak tecrübesi olacak tabii ki. Hem bu, o konudan faydalanabilirim hem de gerçekten bir sosyallik kazanmış olabilirim. Aslında orada bir de şeye de değinmek istiyorum, bu dil kursları da mantıklı geliyor bana. Yani, dile hâkimim aslında böyle ama, eee, hem biraz daha geliştirmek için hem de orada da, böyle, yeni insanlarla tanışmak için farklı kültürlerden. O da mantıklı geldi bana. Bilmiyorum, senin önerin ne olur bu konuda?
Iıı, şöyle, dil konusunda demiştin, değil mi?
Evet.
Dil konusunda, ııı, peki şey, eee, daha önce bir alışkanlığın var mıydı?
Iıı, ya daha önce birkaç kere dil kursuna gittim ama çok, aşırı hoşuma gitmemişti açıkçası.
Iıı, evde öğrenmek yerine, eee, yine onun için de uy çok fazla uygulama önermiş olacağım sana ama, eee, birkaç adet uygulama var. Iıı, aynı zamanda senin şehrinde olan insanlarla etkileşime girip o dili konuşan insanlarla, daha uygun fiyatlı, ııı, dil paylaşımı yapabiliyorsunuz. Yani, ııı, karşındaki insanlar profesyonel değiller ama, ııı, seninle birlikte kendi bildikleri seviyede o dili, ııı, senin de deneme yapmana sebebiyet veriyorlar. Çok daha uygun fiyatlı oluyor. Hem de sen yeni biriyle tanışmış oluyorsun ama bana sorarsan, eee, bir yemek aktivitesi ya da fiziksel bir aktivite senin için daha uyumlu olabilir. Eee, yaşadığın şehre adapte olman için, eee, yani, tabii ki, eee, sen kendini nasıl konforlu hissediyorsan.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım. Hı. <chuckles> Yo, dediğin gerçekten çok mantıklı çünkü ben, eee, o tarz, eee, hobileri daha çok sevdiğim için bence de benim için çok daha faydalı olacak diye düşünüyorum ben de. Verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ederim.
Rica ederim, umarım yardımcı olabilmişimdir.
Oldun teşekkür ederim, görüşürüz.
Görüşürüz.